Ну, на самом деле в этом есть проблема. А, во всяком случае для меня, именно потому, что размываются вот эти вот какие-то временные рамки непонятные. И вот да, действительно, если ты там вот на приготовление еды, на покушать там выделила себе там 2 часа дня время и там до 5 этим занималась им, грубо говоря, то да, потом нужно вернуться к работе и доработать, допустим, не знаю, до 8, до 9 вечера. А в это время, возможно, там у ти там тебе хотелось еще там встретиться с друзьями, потому что это послерабочее время, да.
Ну да. Ну да. Ну, это да и нет. Это уже надо выбирать: либо съездить в магазин, либо вечером с друзьями, тут уже <laughs>
Вот. Поэтому, мне кажется, чтобы вот такого вот непонятного микса, какого-то вот: куда пихать работу, куда пихать личные дела и как-то всё рассортировать, тут, мне кажется, нужно вводить чисто для себя какие-то вот правила. То есть если в офисе человек там, там, не знаю, с 9 до 6 работал, то нужно так и дома работать, как-то вот держать вот этот баланс, иначе всё как-то смешивается, и ты не заметишь, как начнешь на выходных дорабатывать, еще что-то вот.
Ну, так. Ну да, да, э, вот и у меня лично так оно и выходит, но у меня свой бизнес, поэтому, э, поэтому это да, здесь вообще границы нету, но сложно. Да, то есть это надо какую-то
Мгм. А, м. Тут сложно, да.